Sí, sí, las pegas, ahora sí que las proteges con tu cuerpo, prácticamente, con tu ropa, ah, mira qué prac la verdad qué práctico, porque, lo primero que te quitan es la bolsa de mano, es lo primerito que se llevan.
Exacto, están adentro. Ajá, entonces, por eso yo traigo eso, eh, no uso backpacks desde una vez que me robaron una backpack en, este, en un tren en Italia, y ni cuenta me di, la llevaba puesta.
Okey. ¿En serio? Ay, ¿cómo crees?
Em, y cuando llego a usar backpack, las llevo al frente, no en la espalda.
A la vista. Ay, muy buenos consejos, definitivamente, de seguridad, esto que me comentas, bueno, era nuevo para mí, lo que dices que la guardabas en esa bolsita es muy práctica, se escucha práctica y discreta, ¿no?, porque no era algo así bultotote que se te viera extraño por ahí.
No en la espalda. Sí. No, no, no, no, es una bolsa muy delgada, pero le cabe tu pasaporte, o sea, tu tu tu documento importante, tu pasaporte, y pues, este, dinero, ¿no? Y el resto del dinero, por ejemplo, no sé, me lo ponía, haz de cuenta, me iba en botas y lo llevaba abajo de la bota.
Ajá. Okey. Ah, okey, o sea, de plano cuidabas todos los detalles, si llevabas alguna tarjeta, ¿dónde esa la guardabas también en tu bolsita, el, la que me comentas?
Ajá. Sí, sí, sí, la he guardado también en mi bolsita interior, ¿no?
Muy bien, o sea, son muy buenos consejos, la verdad, porque a veces uno es medio confiado, ¿no? Así de: "Ay, no pasa nada, no pasa", y luego la gente ahora si que sí, he pasado esa situación, te sacan el monedero y después qué hago, ¿no? <laughs>
Sí. ¿Y sabes qué? No me clavo en los celulares.
Estás al pendiente.
Estoy al pendiente.
Guau. ¿Y la música?
Eh, tengo mucho cuidado también, por ejemplo, de de que no me vayan a meter algo en mi equipaje,

Sí, claro.
Eh, yo no le quitaba la vista a mi hijo, pero a la vez lo hacía muy seguro, ¿no? O sea, no no l jugaba a que lo hacía se dejar libre ¿sabes?
Ah, vaya, les dabas sus espacios, pero con tu supervisión.
Exacto, pero estaba completamente vigilado y cercado, ¿no? <chuckles> Entonces
Ay, no, es que sí, entiendo perfectamente, sí, definitivamente, desgraciadamente, no toda la gente es confiable. Yo creo que es la gente lo peligroso, fíjate, no es el mundo como tal, sino la la gente que, bueno, tiene otras ideas en su cabeza y ponen en riesgo a las demás personas, oye, y en tus viajes, ¿qué has hecho? ¿Tienes alguna lista que prepares? Dices: "Me voy a llevar esto", ¿lo vas checando? ¿O cómo lo haces?
Claro. No. Claro. Sí, o sea, soy muy organizada, ¿no? Entonces eh, digo, antes de mi hijo, yo viajaba con 3 maletas y no me eran suficientes, pero después de mi hijo sí, bueno, por si me da frío, por si me da calor, pero si además hace más frío que calor, entonces necesito 3 distintos abrigos y 3 distintas botas y 3 dis o sea, demasiado, pero ya con mi hijo me hice minimalista, ¿no? Porque
Ajá. ¿En serio? Y que ahora sí que hay que ponerse las maletas, era mucho, ¿no? <laughs> Guau. Okey. Ah, fíjate qué curioso. <chuckles>
ajá, ahí las maletas las ocupaba él
Guau, y tú ya cambiaste de de llevar tantas cosas.
¿no? Ajá, cambié totalmente, entonces era lo más cómodo para mí, eh, lo más práctico, ¿no? O sea, sí llevaba siempre, por supuesto, un suéter, si hacía frío, o o algo, si hacía calor, pero la prioridad, mi hijo, ¿no?
Ah, ¿Y qué cargabas en? Ahora sí que, ¿qué cargabas? O sea, o qué decías: "Esto no debe de faltar, no se me puede olvidar"

Y entonces era una chica que, bueno, o sea, daba su vida por mi hijo y por mí, ¿no?
Guau.
Era joven, entonces tenía muy buen humor y además mi hijo nació el mismo día del cumpleaños de ella, entonces ya te imaginarás, era su adoración, ¿no? Su adoración.
Uh, ya, la conexión. <laughs> Ay, pues qué padre, ¿no? Porque digo, déjale a tus hijos a cualquiera, está difícil, ¿no? O sea, la confianza, estabas tú siempre al pendiente, guau.
Ah, pero no se los dejaba, no se lo dejaba, o sea, me auxiliaba, ¿no? Pero pero yo nunca se lo dejaba.
Guau, eras tú muy cuidadosa.
Entonces, em, ah, bueno, cuando yo viajaba sola, por ejemplo, en un vuelo o en cosas así, eh, no soy de las que inicia la plática con alguien, pero si alguien inicia la plática conmigo, eh, puedo platicar de cosas muy generales, muy triviales, pero no suelo dar datos, eh, me puedan identificar
Ajá, muy bien.
¿sabes? O sea, de, no sé, estamos llegando a Nueva York, por decirte algo.
Ajá, ajá.
Oye, ¿y en qué hotel te vas a hospedar? 'Creerás, no me acuerdo.'
Ah, o sea, contestas, pero con un poco de evasivas, ¿no? Para que no te pongas en riesgo tú o tu o tus invitados.
Ajá. Exactamente, mi seguridad, ¿no? Mi seguridad.
Ah, muy bien, buen consejo.
Todo ese tipo de cosas, entonces, si voy a un restaurant y se me aparece un desconocido, no hablo con la gente que no conozco.

Sí, claro, luego, pues, el cambio de comida, tan solo ese es puro cambio, puede caerles pesado, ah, muy bien.
Qué. Claro, claro, eh, y obviamente, para él muchas mudadas, ¿no?, porque sabía que, como niño, pues se iba a mojar, se iba a manchar, se iba, o sea, ¿no? Entonces, le llevaba muchas cosas, ¿no? Sus juguetes preferidos, por ejemplo, haz de cuenta, él, em, amaba al Woody y al y al Buzz Lightyear de Toy Story, ¿no? Entonces, tenía, eh, el muñeco de cada uno, original, pero eran muy pesados, ¿no? Entonces, esos se los metía en la maleta y encontré un día, en un parque, que él mismo me pidió, los mismos muñecos del mismo tamaño, pero inflables.
<chuckles> <chuckles> Sí. Wao, qué bonito. Ah. Ah. Ah, ¿no pesaba nada, o poco?
No, entonces, le metía los inflables a la camioneta o en el avión, este, lo que fuera, y además le servían de cojincitos.
Ajá. Fíjate qué práctico, ¿no? O sea, increíblemente, fue muy práctico y muy ligero para él por lo pequeño que estaba.
Ajá. Claro, entonces se le inflaban en el momento de subirse y se le desinflaban en el momento de bajar, ¿no? Y ya llegando al lugar, pues ya podía sacar sus eh, el original, ¿no? Los pesados y porque, más que nada, me daba como cosa de que, por ir jugando, que el Buzz Lightyear era muy pesado, se fuera a dar un golpe, algo, ¿no?
Los pesados, ¿no?, los que sí tienen que pisar en tierra. <chuckles> Sí, sí puede suceder, sin duda, y más que vas manejando sin querer, no falta quién se atraviese por ahí, entonces tú tienes que frenar de emergencia, son cositas que pueden suceder definitivamente, y y la seguridad, ¿cómo la cuidaste? O sea, esto de los muñequitos, ¿cuidaba? Eso es parte de la seguridad, pero bueno, para el niño. ¿Y tú cómo te cuidabas?
Sí. Sí, y, y Sí, claro, ah, no, no le quitaba la vista.
A definitivamente.
Definitivamente, no había forma que le quitara la vista y estaba siempre con él, eh, él empezó a tomar clases de natación desde su primer año de vida y estuvo con clases de natación hasta los 8 años, y a pesar de que sabía que nadaba perfectamente bien, pero no había forma de dejarlo ni 1 minuto solo en la alberca.
Guau.